नमस्कार, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर अ, भारत जितना बड़ा देश है और इतनी ज़्यादा आबादी होने के बाद यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है विश्व में। और जनसंख्या होने के कारण से जो भारत में ये रोज़गार हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, क्योंकि हर एक शहर में कि जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसी हिसाब से जो काम करने की जो उम, जॉब ऑपर्च्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हैं।
हुँ। हुँ। हुँ।
जिस वजह से हर एक इंसान को जॉब नहीं मिल पाती है और काम नहीं मिल पाता है। और उसके कई जगह जो अ, अनइम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोजगारी है वो भारत में चरम सीमा पे चढ़ बढ़ती जा रही है। जिस वजह से जो गरीबी रेखा है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग आने लगे हैं। और मेरे हिसाब से अ, भारत जो देश है वहाँ पे जो मिडल क्लास जो फैमिलीज़ हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन लोग वो लोग प्रॉब्लम मोस्टली जॉब्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि हम पढ़-लिख के हल्की-फुल्की कोई भी जॉब करेंगे लेकिन उन्हें वो जॉब ही नहीं मिल पाती। और जॉब मिलती भी है तो उसकी जो सैलरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है जिसके वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। तो मेरे हिसाब से सरकार को कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए और ऐसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स अ, एस्टैब्लिश करने चाहिए जिनके वजह से लोगों को जॉब मिल पाए। और सरकार को इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर लोगों के पास रोज़गार नहीं रहेगा तो
हुँ। सही है। हुँ। हुँ, हुँ।
जो भारत देश है वो अ, अंडर डेवलपमेंटल टल चला जाएगा और काफ़ी ज़्यादा गरीब देश बन जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है?
आप बिल्कुल अ, सही कहा, मैं आपकी सोच से काफ़ी सहमत हूँ और जहाँ तक भारत की बात करें, तो भारत की जनसँख्या जैसा आपने कहा बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से रोज़गार अ, उतने नहीं है जितने होने चाहिए। बट मैं ये भी बोलूँगी कि रोज़गार अभी नए काफ़ी आ भी रहे हैं और नहीं तो रोज़गार बनाए जा रहे हैं, जैसे कि लोग अ, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, तो अभी लोग अ, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले मुझे लगता है कि लोग जैसे अ, इंजीनियर, डॉक्टर ये सब चीज़ें को लेक जो है अ, 10वीं तक पढ़ाई कर रहे हैं या 12वीं तक पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आगे के प्रशिक्षण के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। तो पहले ये सारी तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि पैसा कमाने के पीछे लोगों को ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, रोज़गार अ, जैसे जो है हम कभी भी किसी भी समय किसी भी उम्र में कमाया जा सकता है। तो अ, और पढ़ाई को ही नहीं बल्कि दूसरी जो पढ़ाई के अलावा जो दूसरी अ, जो अ, काम है, उस पे भी लोग ध्यान सकते अ, धे सकते हैं, यदि आपका शौक है जैसे संगीत में या फिर किसी अ, दूसरी कला में तो आप हर चीज़ को अ, इवन खेल कूद में भी यदि अ, सामने वाले की रुचि है, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए और वो भी एक रोज़गार का का अच्छा कारण बन सकता है। तो इस तरह से यदि सरकार हर चीज़ को बढ़ावा देगी और मुझे लगता है इस पे काफ़ी पहल भी हो रहा है।
जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल। जी। जी। जी।
तो अ, ये भी एक रोज़गार का अच्छा माध्यम बन सकता है। आपको क्या लगता है और क्या-क्या सरकार कर सकती है इस मामले में, शिक्षा के मामले और दूसरे कौशल अ, में जिस पे ज़्यादा ओ रोज़गार मिल पाए?
बिल्कुल, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, कि सिर्फ पढ़ाई को ही उत्ता ज़्यादा अ, अहम नहीं मानना चाहिए और बाकी जो अ, फ़ील्ड्स हैं जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया और कला हो गई जैसे कि संगीत और नृत्य, इसमें भी हम सबको ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। कि जैसे कि आपने बताया कि
हुँ। हुँ।
अ, ए सोशल मीडिया पे लोग अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके वजह से वो लोग पैसे कमा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सही बात है क्योंकि अगर अ आह, सब कोई एक ही जगह पे भीड़ लगा के सोचेगा मुझे यहीं से ही अ, रोज़गार चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है कि वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हम लोग वहाँ से रोज़गार कमा सकते हैं। लेकिन भारत अगर जैसे कि अ, आपने पूछा कि शिक्षा और कौशल विकास पे ज़्यादा ध्यान देने से कु अ, अवश्य ह हमारे देश को ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि अगर
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ।
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सरकारी विद्यालय और कॉलेजेस हैं हमारे देश में, उसमें उत्ता ज़्यादा अ, फ़ैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को वजा जो कि एक प्राइवेट कॉलेज जितने दे देता है।
हुँ।
तो मेरे हिसाब से अगर सरकार थोड़े पैसे खर्च करे और अ, जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे बच्चों को अच्छे से पढ़ाई दी जाए, शिक्षा दी जाए, तो उनके वजह से वो लोग भी आगे बढ़ पाएँगे जिन जो हल्के से गरीब हैं और उनके पास उत्ता पैसा नहीं है जिससे कि वो लोग एक प्राइवेट कॉलेजेस में बढ़ पाएँ और सरकारी स्कूल में बच्चों को स्पोर्ट्स पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके वजह से अगर कोई अ, बच्चा है और वो खेल-कूद में रुचि रखता है तो वहाँ से वो आगे बढ़ पाए।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ।
तो अगर सरकार इन सरकारी स्कूल और कॉलेजेज़ में ज़्यादा ध्यान देगी, तो हमारा देश में भी अ अ, लोग पढ़ पढ़ लिख पाएँगे और खेल कुद में भी आगे बढ़ पाएँगे। आपको क्या लगता है कि अ, आप क्या मेरी बात से सहमत हैं?
हुँ। हाँ, मैं आपके बात से सहमत हूँ और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आजकल अ, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग काफ़ी अपने अ, जैसा आपने कहा कि अपने अ उम अ, जो है प्र अ अ, जो भी उनकी जो भी शौक है, उसको वो पूरा करने की और पैसे कमाने का लोगों के अंदर जो लत आ गया है, वो कहीं न कहीं भटका भी रहा है। क्योंकि हमें अ, शिक्षा पहले अपनी पूरी करनी चाहिए, उसके बाद ही पैसे के पीछे भागना चाहिए। वो करना सही है, लेकिन एक सीमित तक, और मुझे उसके ऊपर अ, मुझे लगता है, बड़ों का भी काफ़ी अ, उनके ऊपर जो है कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, वो जल्दी भटक जाते हैं और यदि आप इ अ, ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे देंगे, तो उनकी शिक्षा अधूरी भी रह सकती है। तो अब जो बेसिक शिक्षा जो है, लोगों को, हर इंसान को देना चाहिए। हाँ, और जो भी है, जो आधुनिक चीज़ें जो हैं अ, भारत में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, उसके प्रति सरकार को कदम ज़रूर उठाने चाहिए। ज सरकारी अ अ, विद्यालयों में उतनी सारी सुविधाएँ, किताबें और अ, जो अलग-अलग तरह की जो अ, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसपे भी लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में और और प्राइवेट स्कूलों में जो है, ये सारी सुविधाएँ तो दी जाती हैं, बट उनका अ, है कॉस्ट भी जो है काफ़ी पैसे लगते हैं और हर परिवार जो है, उतना अ, सक्षम नहीं होता है कि वो बच्चों को उन सब विद्यालयों में भेज पाए और अ, जो है इतनी सारी सुविधाएँ दे पाए। तो ये सब ज़रूरी तो है और इसपे ज़रूर सरकार को कदम उठाने चाहिए, ताकि अ, हर अ, वर्ग के लोग जो है शिक्षा का अ अ, ये ले पाएँ अ, लाभ ले पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। और छोटे-छोटे जो अ, व्यवसाय जो खुल रहे हैं, लोग स्टार्टअप भी काफ़ी आजकल खुल रहे हैं, उस चीज़ को अ, लेके आपका क्या कहना है?
जी। हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी। जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। अ, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, जो आप कह रही हैं स्टार्टअप्स और जो व्यवसाय आजकल खुल रहे हैं, मेरा ये कहना है कि ज़रूर से सरकार को इन जो स्टार्टअप्स नए-नए लोग खो बच्चे खोल रहे हैं और स्टूडेंट्स खोल रहे हैं, उसको सपोर्ट देना चाहिए। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा असरदार हो सकता है रोज़गार बढ़ाने में, जैसे कि आप एक उदाहरण ले लें। अगर मैं एक
हुँ। हुँ। हुँ।
नॉर्मल सा फ़ास्ट फूड की दुकान खोलता हूँ, तो मैं अकेले तो वो फ़ास्ट फ़ूड की दुकान चला नहीं सकता हूँ। मेरे पास उसके लिए चलाने के लिए मुझे एक शेफ़ चाहिए होगा, कुछ वेटर चाहिए होंगे और कुछ अ, वर्कर्स चाहिए होंगे जो कि मेरी मदद कर सकें उस फ़ास्ट फूड की दुकान को चलाने के लिए। तो वहाँ से ऐटलीस्ट 4-5 लोगों का रोज़गार निकलेगा, तो अगर मैं अकेला एक बन ए बंदा स्टार्टअप खोलूँगा तो मेरा प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन उससे 4-5 लोगों के भी घर चल सकता है क्योंकि उन्हें वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। तो सरकार को ज़रूर से ऐसे छोटे-मोटे व्यवसाय और स्टार्टअप्स को सपोर्ट देना चाहिए, जिससे कि जो हमारा देश है उसमें लोगों को रोज़गार उम उम, मिल सकता है और
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ।
जो कि काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकता है हमारे देश के लिए।
हुँ। हुँ।
क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि एक उम, सरकार अकेले तो नहीं पूरे लोगों को रोज़गार दे सकती है। तो ऐसे जो छोटे-मोटे स्टार्टअप हो सकते हैं या फिर अ, मॉल हो सकती है और अ, जो बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, वहाँ पे ब लोगों को ये सारी चीज़ें बनवानी चाहिए जिसके लोगों को हल्के-फुल्के रोज़गार मिल सके और वो उनकी वक़्त की रोज़ी रोटी भी वो लोग पूरी कर पाएँ। आपका क्या कहना क्या कहना है इस बारे में?
हुँ। हुँ। हुँ। अ, हाँ, बिल्कुल सही तो बोला आपने अ, छोटे-छोटे विवा व्यवसाय और स्टार्टअप, यदि आइडिया बहुत अच्छा हो ना, तो उन्हें ज़रूर बढ़ावा देना चाहिए। इससे जो व्यक्ति जो अ, इसपे काम करना चाहता है, इससे दूसरे लोगों को रोज़गार भी म भी मिल सकता है। तो सरकार को यदि आपके आइडियाज़ किसी के बहुत अच्छे हैं, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए। और परिवार वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है, वो वो बड़े लोग अ, सामने वाले की आइडियाज़ को बिना सुने, बिना समझे नकार देते हैं। उनको लगता है कि पैसे बर्बाद होगा, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें ब अ, होने के कारण जो है लोग अपना जो है हिम्मत जो है छोड़ देते हैं, और इसपे ज़्यादा अपने आप को अ, जो लगता है कि वो उसके काबिल नहीं है, जो कि सही नहीं है। इस तरह छोटी-छोटी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं करना चाहिए और हर इंसान को एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे मुझे लगता है। और इ जहाँ तक अ
जी। जी। बिल्कुल। हुँ। ज़रूर।
छोटे व्यवसाय जो हैं अ, ये केवल अ, जो है जो बिज़नेस अ, वाले जो ए अ, ऐसे परिवार होते हैं जहाँ के जिनके अ, पहले से ही बिज़नेस चले आ रहे हैं, वो लोग अ, अभी अ अभी आज के ज़माने में कि वही लोग व्यवसाय करते हैं, वहीं तक सीमित रह गया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यदि अभी स्टार्टअप यदि खुलने लगेंगे, तो फिर जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जिनका कोई भी पीछे बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, यदि सरकार उनके आइडियाज़ को सबवोट करती है और परिवार वाले भी सहयोग देते हैं कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी अ, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जैसे कि आप बाहर के देशों पे देखें, तो वहाँ पे लोग अ, छोटे-छोटे बच्चे जो हैं अ, हर चइ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हैं, हर जगह काम करते हैं अ, स्कूल करते समय भी। तो ये सब चीज़ें हम जो लगता है, हमारी सोच में भी कहीं न कहीं कमी है। म भारत में ये सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाता, उनको लगता है कि नहीं, बस पढ़ाई ही ज़रूरी है, जो ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ यदि वो इंसान बच्चा करना चाहता है, यदि वो सही है, तो छोटे-छोटे लेवल पे उन्हें भी आत्मनिर्भर अ, होने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। और आज ऑटोमेशन भी आजकल काफ़ी आ गया। उसके बेसिस उसके ऊपर आपकी कोई टिप्पणी है जो आपको क्या लगता है, ये तकनीकी बदलाव कितना सहायक होगी नौकरी दिलाने में बच्चों को?
हुँ। जी। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी, ज़रूर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जो आजकल ऑटोमेशन और तकनीकी बदलाव लगातार हो रहे हैं, निरंतर हमारा देश में भी और वर्ल्ड वाइड ये चीज़ बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ी प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर रहा है और एक एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है लोगों को, रोज़गार के लिए। जैसे कि बड़े-बड़े ऐप्स बन रहे हैं और उस ऐप्स में अ, वर्कर्स चाहिए लोगों को, तो उसके लिए लोगों को मदद मिल रही है और बहुत सारे ऑनलाइन जॉब्स के भी अब के भी अवसर मिल रहे हैं लोगों को।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ।
जिससे वो लोग वहाँ पे काम करके पैसे कमा पा रहे हैं और जो ये ऑटोमेशन की वजह से, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे-बैठे सिर्फ़ भारत देश में ही काम कर सकती हैं, आप बैठे-बैठे घर पे उ दुनिया के किसी भी देश के लिए काम कर सकती हैं, किसी भी देश में काम कर सकती हैं और आपको पैसे वहाँ पे मिलेंगे। तो इन ऑटोमेशन के च के चलते जो भारत का जो दो अ, भारत देश में जो रियोज़ रोज़गार है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। और सरकार को भी इसको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ।
भारत ए जो भारत की जनसंख्या है, वो इतनी ज़्यादा है तो भारत में वो जो रोज़गार देना उतना ज़्यादा म मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो अगर कुछ लोग ब बाहर ऑनलाइन जॉब्स करके बाहर के देशों के लिए काम करें क्योंकि ब हर जगह तो पॉपुलेशन उतनी नहीं है। अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे ज़्यादा भारत से निकलते हैं और बाकी देशों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा मददगार उन लोग के लिए साबित हो सकता है अगर वो लोग दूसरे देशों में के लिए काम करें जो कि एक मोटी रकम भी प्राप्त देते हैं लोगों को। तो मेरे हिसाब से जो ऑटोमेशन और तकनीकी बदलाव हैं, उन्हें सरकार को काफ़ी ज़्यादा सम सपोर्ट करना चाहिए और उसमें फ़ंड्स डालने चाहिए जिसकी वजह से लोगों को वहाँ से भी रोज़गार मिल सके।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ।
और जो कॉलेजेस होते हैं वो भी, प्लेसमेंट के लिए वहाँ पे ऑफ़र कर सकते हैं जिससे कि लोग को ऑनलाइन जॉब्स वगैरह मिले और उनके लिए रोज़गार पाना स और भी ज़्यादा आसान हो जाए।
हुँ।
आपका क्या कहना है इस बारे में?
हाँ, बिल्कुल बिकॉज़ अ, रोज़गार का अ अ, सब हर वर्ग के लोग और हर उम्र के लोग अब कर सकते हैं। अब ये सीमित नहीं रह गया है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत है या फिर कि व बच्चों को ही इस चीज़ के ऊपर पहल इवन घर पे यदि कोई भी अ उम अ, महिलाएँ हैं या फिर कोई पुरुष हैं भले ही उनका ऐज हो गया तो अब वो घर बैठ के भी अदि अपनी जो भी जो भी उनका अनुभव रहा है, उसको वो अ, उसको उप उसका उपयोग करके लोगों को शिक्षा दे सकते हैं और इस तरह से भी वो भी रोज़गार अ, कर सकते हैं और काफ़ी एक्टिव रह सकते हैं। अरि आप दिमाग से भी अ, काफ़ी आगे रहेंगे और आपके अनुभव शेयर करेंगे तो लोग काफ़ी लोग उनसे सीखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा पहल है और ऑटोमेशन के कारण तो हाँ, जैसा कि आपने बोला कि अ, इस चीज़ को बढ़ावा मिलना ही चाहिए क्योंकि इससे काम आपका बहुत आसान तो हो हो ही रहा है और बहुत कम समय भी हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमारा समय बर्बाद होता है। बर्बाद नहीं बोलेंगे लेकिन काफ़ी समय लगता है यदि हम उसी समय को कम अ, समय में कर पाएँ इस ऑटोमेशन की अ, समय से और इस तरह से हमारे पास काफ़ी समय बचेगा कि हम दूसरी चीज़ों पे अपना ध्यान लगा पाएँगे जो हम करना चाहते हैं। तो इससे बहुत ज़्या ज़्यादा आसानी चीज़ आसान होंगी चीज़ें और अ, बहुत जल्दी हम तरक्की कर पाएँगे। तो हाँ, सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देके औ आई थिंक अ, सम रोज़गार बढ़ाने का ये बहुत अच्छे कदम अ, हर पहलू में उठा सकते हैं। तो ये सब तो बहुत सही है और आपका विचार सुन के भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप भी काफ़ी अ, जानकारी रखते हैं इस क्षेत्र में और अ, काफ़ी मदद मिलेगी यदि सबकी सोच ऐसी हो जाती है तो।
हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी, सही कहा आपने। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं अ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जो आपने कहा ऑटोमेशन, तो बहुत सारे ऐसे एआईज़ भी आए हैं जिसके वजह से काम काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है और सरकार को इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करनी चाहिए। आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, मुझे भी, धन्यवाद।